मैं थोड़ा-सा परेशान चल रहा हूँ, कारण ये है कि कुछ हुआ है मेरे साथ अ, इमोशनल लेवल पर जो कि मैं जिससे उबर नहीं पा रहा हूँ। अ, ये बात मैं हर किसी को नहीं बताता हूँ बट मैं आपको बत से साझा कर रहा हूँ, मैं 5 साल से एक अ, रिश्ते में था, एक एक लव रिलेशनशिप में था।
जी।
और उम, <clears throat> मुझे पूरी तरह से लग रहा था कि वो बहुत अच्छे से चलेगा, हमने भविष्य के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोच रखी थी, हम लोग अ, इंडिया के बाहर भी जाना चाहते थे, हम लोग अपना करियर भी साथ में अ, तय कर रहे थे और हम इ सब कुछ सब कुछ सही चल रहा था और हम लिव-इन रिलेशन भी शिप भी साथ में अ, साथ में रहने लगे थे। अ, श शादी के पहले क्योंकि हमें पूरा यकीन था कि आगे चल के हमारी शादी होनी है, हमारे हमारे ख्वाब, हमारे, हमारे जो ऐम्बिशन्स थे, सब कुछ काफ़ी मिलते-जुलते थे। हम लोग को दोनों को घूमना पसंद था। हम दोनों को खाना-पीना बहुत पसंद था और इन्हीं सब चीज़ों के चलते हम दोनों एक दूसरे को के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बट पता नहीं अचानक क्या हुआ, क्या ऐसा घटा अ, मेरे इस जो स मेरा जो पार्टनर थे, उनको जाना पड़ा अ, दूसरे देश काम के सिलसिले में, वहाँ गई और वहाँ पे जाने के बाद चीज़ें एकदम से बदल गईं। मानो कि पहले जैसी कोई बात ही नहीं रही, कुछ समय तक तो मैंने इस चीज़ का कारण ढूँढ़ने कोशिश करी बट मुझे लगा कि मैं इस दलदल में और फँसता जा रहा हूँ, इस दुःख के दलदल में और मेरा क ध्यान, अपने काम से ध्यान हटता जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उससे आगे कैसे बढ़ूँ।
जी, तो अ, मैं कहीं न कहीं आपके दुख और आपकी समस्या को समझ सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अ, कुछ चीज़ें और जानना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी समस्या को अच्छे से और गहराई से समझ सकूँ। अ, आप पहले ये बताइए कि आप उनसे पहली बार कब मिले थे? आपकी उस समय उम्र क्या रही होगी? आपकी अवस्था क्या थी? आप किसी अ, कहीं विद्यालय में मिले थे? या किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में मिले थे? जी।
जी, बिल्कुल। अ, मैं उनसे मिला था अपने ऑफिस में और हम दोनों एक ही टीम में काम करते थे। और इस बात को जैसे मैंने बोला, 5 साल का हमारा रिश्ता था, तो इस बात को करीब साढ़े 5 साल हो चुके हैं। यह कुछ 6 महीने ही बीते हैं जब हम दोनों पूर्ण रूप से अलग हो गए।
जी, तो कहीं न कहीं 6 महीने हुए हैं और आप उनसे अलग हो गए। तो आप एक चीज़ बताइए कि अ, जब आप उनसे अलग हुए तो क्या एकदम से अ, आप दोनों के बीच की बातचीत जो है, वो बंद हो गई या किसी सोशल मीडिया जैसे कह सकते हैं, व्हाट्सऐप या किसी दूसरी चीज़ से आप उनसे जुड़े रहे? जी।
पूरी तरह से तो बात नहीं बंद हुई थी, मैं कहूँगा कुछ टाइम तक हम दोनों व्हाट्सऐप पे या फिर इंस्टाग्राम पे या किसी अधि अत्यधिक य अ, बहुत ज़्यादा अत्यधिक रूप से तो नहीं, बट थोड़ा-थोड़ा हम सोशल मीडिया के रूप में एक के तौर से एक-दूसरे से जुड़े रहे थे। कभी-कभार बर्थडे पे या कुछ चीज़ों को लेकर के एक-दूसरे से बात कर लेते थे।
जी। तो आप परिवार में किसी ने आपसे ये चीज़ के बारे में पूछा था, या आपने किसी को बताया कि, "कहीं न कहीं, मैं किसी के साथ प्यार में हूँ"? जी।
जी हाँ, मैंने ये बात अपने घरवालों से साझा की थी जब अ क्योंकि हम लोगों को आगे हमारा ये था ही प्लान कि हम शादी करेंगे। तो मैंने अपने घरवालों को इस बारे में बता दिया था कि, "एक लड़की है जिसको मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, वो मुझे काफ़ी पसंद करती है। हम दोनों एक ही पेशे में हैं, तो हम आगे का जीवन साथ में बिताना चाहते हैं।"
जी, तो कहीं न कहीं आपने उनको बताया कि आप एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं, तो जब जो आपके साथ रहती थीं, आपकी जो महिला मित्र थीं, तो जब वो आपसे दूर हुईं, तो क्या उन्होंने जो आपसे एक शादी का वो बनाया था कि आप शादी करेंगे, वो चीज़ को उन्होंने मना कर दिया था साफ़-साफ़? जी।
हाँ, मतलब मुझे ऐसा एहसास होने लगा था आखिरी बार जब मेरी उनसे बात हो रही थी कि जिस तरह का जोश और जिस तरह का अपनापन मैं उन उनमें ढूँढता था या उनमें मुझे मिलता था, वो अब नदारद था, वो मुझे नहीं मिल रहा था। मैं पहले जैसी अपनापन उनमें अब नहीं पा पा रहा था। जैसे कि पहले उनका मे हर चीज़ मुझसे पूछ करके होती थी। हम लोगों का साथ में कई सारी चीज़ें हम लोग प्लान करते थे। तो अब वो चीज़ बहुत बदल गई थी। पहले वो दोस्तों से ज़्यादा मुझ पे ध्यान देती थी, अब क्योंकि वो दूसरे देश में थी, उसके नए दोस्त बने थे, तो मुझको समय देना काफ़ी हद तक कम हो गया था। तो उन्नें सीधे तौर पे तो मुझे कुछ नहीं कहा लेकिन हाँ, मैं समझ चुका था कि कुछ तो चीज़ें हैं, जो बदल गई हैं, जिनका असर बहुत ज़्यादा हमारे रिश्ते पे पड़ रहा है और इस बदलाव के कारण हम दोनों के बीच में अनबन भी बहुत रहने लगी थी।
जी। जी, तो उनके जाने के बाद, आपने किसी दूसरे जीवनसाथी की तलाश करना अ, की कोशिश की कि नहीं की? जी।
जी हाँ, बिल्कुल। मैंने उसके बाद अपने आप को अ, कई सारी मैट्रिमोनियल जो वेबसाइट होती हैं जैसे शादी डॉट कॉम, जीवनसाथी डॉट कॉम उन पे अपने आप को रजिस्टर किया और वहाँ पर मैंने अपने लिए एक अनुकूल जीवनसाथी ढूँढने की कोशिश करी। ये भी खुस मैंने कोशिश करी कि मैं जिस जीवनसाथी को ढूँढ रहा हूँ क्या मैं भी उनके लिए अनुकूल हूँ कि नहीं। एक तरफ से ही अगर अपेक्षाएँ पूरी हों दूसरी तरफ़ से ना हों तो वो भी एक समस्या का कारण बन सकता है। एक टूटे हुए रिश्ते से, असफल रिश्ते से मैं गुज़र चुका हूँ, मैं एक नए रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने हर कदम भाँप के और बहुत सहजता के साथ लिया और सूझ-बूझ करके मैंने एक नए रिश्ते की खोज में जुट गया था।
जी। कहीं न कहीं मैं आपकी समस्या को स अ, समझ पा रहा हूँ। तो आप एक चीज़ और बताइए कि आपने अपने जो पुराने आपकी जो महिला मित्र थीं, उनको आपने भुलाने की कोशिश जानबूझकर नहीं की या आप उन्हें भुला ही नहीं पा रहे थे? जी।
जी, कोशिश तो मैंने बहुत करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी, कौन हमेशा दुखी रहना चाहता है। मैं बहुत तरह से कोशिश करता था, जैसे कि मैं टीवी मैं सीरीज़ देखता था, मैं गाने सुनता था, मैंने नए दोस्त बनाए, मैं घूमने के लिए बाहर जाता था। लेकिन जब किसी व्यक्ति के संग आप 5 साल बिता लेते हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे लम्हे होते हैं और बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे भी आप जाओ, तो आपको पुरानी बातें याद आने लगती हैं। तो किसी को किसी को जब आप 5 साल दे चुके होते हैं, तो आपके लिए उनको पूर्ण रूप से भुला देना, मुझे लगता है कि ये नामुमकिन है। वो चीज़ें आपके संग रह जाती हैं, आपके दिल में वो चीज़ें रहती हैं, आपके एहसास में, आपके दिनचर्या में वो चीज़ें रहती हैं। हाँ, आप उन यादों के साथ जीना सीख जाते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा असर नहीं करती नकारात्मक रूप से। लेकिन हाँ, आप किसी को पूरी तरह से भूल जाएँ, वो मेरे हिसाब से एक झूठ है।
जी, तो अ, मैं आपसे कुछ चीज़ें और जानना चाहता हूँ कि क्या आप उनसे बहुत ज़्यादा और एक मन से प्यार करते थे? और जब कहीं न कहीं अ, वो आपको छोड़ के गईं, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? जी।
जी, मैं तो बहुत मन से उनको प्यार प्रेम करता था और जब वो मुझे छोड़ के गईं तो, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा जो संसार है, ताश के पत्तों की तरह ढह चुका है, अब मैं क्या ही करूँगा आगे, मैंने कहीं जाकर के उनके संग किसी दूसरे देश में माइग्रेट होकर रहने के सपने सजाए थे, वो अब पूरे नहीं हो पाएँगे। मैंने आगे जाकर के कहीं कुछ चीज़ें कहीं इन्वेस्ट करने के सपने सोचे थे, चलिए वो तो मैं कर सकता हूँ लेकिन, फिर भी उस चीज़ में काफ़ी कुछ बदलाव आएँगे। मैंने काफ़ी कुछ मेरा अपना पूरा जीवन उनके साथ सोच रखा था, तो इस चीज़ का असर तो मुझ पे बहुत हुआ।
जी, बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं समझ सकता हूँ अ, ऐसी स्थिति में जब हम फँस जाएँ तो मुश्किलें तो बढ़ ही जाती हैं। मैं आपसे 1 लास्ट एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी समस्या को अच्छे से और समझ पाऊँ और एक अच्छी सलाह दे पाऊँ। आप बचपन से अ, कैसे इंसान थे? यानी एक होता है ना कि तुरंत भावनाओं में बह जाने वाले या एक होते हैं मज़बूत इंसान, आप बचपन से कैसे थे? जी।
सही बात है। हाँ, मैं भावनाओं में बह जाता था। अ, मेरे पिताजी का निधन बहुत जल्दी हो गया था। तो इसकी वजह से एक वैक्यूम था जो मेरे इमोशंस में मेरे भावनाओं में हमेशा से था। तो कोई भी, कोई भी ऐसा इंसान, जो कि मेरे संग थोड़ी सी करीबी दिखाता था, मेरे लिए थोड़ा भावुक रहता था या मेरी मेरी फ़िक्र करता था, मैं उसके करीब बहुत जल्दी चला जाता था। कह सकते हैं कि मैं भावनात्मक रूप से उस पर निबर निर्भर होने लगता था। तो ये था मेरे बचपन में और आगे भी चल के ये चीज़ रही, ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बड़ा हुआ, तो ये खत्म हो गया। किसी दोस्त पे, किसी पे, मैं भावनात्मक रूप से निर्भर तो ज़रूर रहता था।
जी, बिल्कुल, मैं आपकी समस्या को बहुत अच्छे से समझ गया और ऐसा होता है तो मैं आपको ऐसी सलाह दूँगा जिससे आप कहीं न कहीं इससे निकल पाएँ बाहर जी। तो जब कोई देखिए करीबी इंसान खासकर जब एक महिला मित्र अचानक से ज़िंदगी से दूर चली जाए और अंदर का जो हमारे शरीर का जो एक दिल है, दिमाग कि वो काफ़ी हिल भी जाता है, मन में उदासी, गुस्सा, खालीपन, भ्रम और कभी-कभी अ, खुद को हम दोष भी देने लग जाते हैं, कहीं मेरी गलती तो नहीं है, ऐसा भी होता है। तो ऐसे समझ अ, ऐसे समय में कहीं न कहीं ये समझना ज़रूरी है कि आपकी भावनाएँ ग़लत नहीं हैं, अपनी भावनाओं को ग़लत ठहराना आप बंद कर दीजिए और सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करें या कहना कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता या मज़बूत बनना है, कई बार भावनाओं को और दबा भी देता है, भावनाओं को बाहर आने दीजिए। अगर आपको दुख हो रहा है, तो उसे कहीं न कहीं महसूस करना ठीक है, आप दुख महसूस जितना करेंगे, कहीं न कहीं धीरे-धीरे वो कम होने लग जाएगा। रोइए या चुप रहना है तो चुप रहिए, जैसा मन भारी लग रहा है तो भी अब एक कहीं न कहीं उसके बीच एक अ, करने दीजिए जैसा आपका मन करना चाहता है और दूसरी बात खुद को ना दोष मत दीजिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है। किसी के के चले जाने से हमेशा अ, कमी की वजह जो है वो ज़िंदगी में नहीं बनी रहती, लोगों का काम है आना-जाना। हर इंसान की अपनी सीमाएँ, परिस्थिति और फ़ैसले होते हैं, जैसे जो आपकी महिला मित्र थी, उनको किसी मजबूरी में ही पहले बाहर जाना पड़ा तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। बार-बार सोचने की आज ज़रूरत नहीं थी कि मेरी क्या गलती थी, कहीं मेरी गलती की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया, जो सपने हमने सजाए थे वो टूट गए, ठीक है? तीसरी बात आप क्या कर सकते हैं? भावनाओं में बहकर फ़ैसला ना लें। इस समय में अ, उनको ऐसे मैसेज करने की कोशिश या ज़्यादा जुड़ने की कोशिश ना करें, अगर वो या सफाई देने की भी कोशिश ना करें। अगर वो आपसे दूर जाना चाहती हैं, आपसे नहीं अब बात करना चाहती हैं, तो उनसे संपर्क ना करें। कहीं न कहीं ऐसा करने से फिर आपका और दुख बढ़ता जाएगा, जितनी बार वो आपको जवाब नहीं देंगी, फिर आपके मन में कहीं न कहीं वही दिन भर घूमती रहेंगी, ठीक है? और चौथा उपाय क्या है कि किसी अ, एक नए सहारे को बनाएं, चाहे आप किसी अपने दोस्त की मदद लें या कोशिश करें किसी आसपास एक नई महिला मित्र को ढूँढे और कहीं न कहीं जो अपना दर्द है आप उनको बयान करें, तो जब आप पुरानी चीज़ों को भूलेंगे और नई चीज़ों की तरफ जाएँगे तो आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं काफ़ी आसान हो सकती है। और उज और जितना पुरानी चीज़ों को आप सोचते जाएँगे तो आपकी जो ज़िंदगी है वो और उतनी मुश्किल होती जाएगी, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अंत में आप एक बात ज़रूर याद रखें, कि कोई इंसान आपकी पूरी पहचान नहीं होता है, ठीक है? तो ये ऐसा करेंगे आप तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। जी।
सही बात है। ठीक है। जी, समझ रहा हूँ। जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, एक सकारात्मक फ़ील कर रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि आपके बताए हुए सुझावों को अगर मैं अमल में लाऊँगा तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको मेरी सलाह पसंद आई। धन्यवाद।